Oo, alam mo sobrang ano sobrang ganda ng Brother at Epson. Talagang sila'y ma oo sila sila talaga yung mga kilalang brand para dun sa ano sa mga ganong all-in-one printer, 3 in 1 printers. So, siguro ang pwede mong gawin since, ah, meron naman tayong mga online shops may mga reviews para mas mapalalim pa yung ano mo yung understanding mo sa, sa mga na mga reviews galing sa mismong mga users, ang gawin mo magresearch ka ng ano ng mga reviews sa mga forums lalo sa Reddit. 'Di ba, sa Reddit diyan brutally honest yung mga tao dyan. Alam mo yun talagang, ah, sasabihin nila yung totoo dun sa sa mga item sabihin nila. Even nga sa buhay ng ibang tao sa mga celebrity talagang oo, brutal sila so possible na makakuha ka dun ng idea kung ano yung much better kasi the best yung dalawang printer na yun. Pero me meron, ah, ayun gu gumamit ka nung ano nung tinatawag natin na yung 3 option rule wag kang pipili ng sobrang daming model and maganda na yun meron kang 2 yung Epson tsaka yung, ah, Brother, so ayun na yung pwede mong, ah, pagpilian at least meron kang option. So, ah, pwede ka rin magtanong tanong sa mga technicians, kung meron kang kilalang mga may mga print shop owners ganyan, magtanong ka sa kanila kung ano yung the best para sa inyo at sa eto pa yung isa mo palang i-consider, kung meron silang service center na malapit sa inyo. Para if in case na magkaroon ng problem 'di ba madali mo lang siyang madadala 'di ba, at least kahit papaano meron kang peace of mind na okey kung magkaroon man to ng problema hindi ako magwo-worry, kasi 'andiyan lang yung service center ng Brother or ng Epson. So, yun yung pwede mong isang consider sa pagbili dun sa dalawang ano na yun, sa dalawang unit na yun kasi baka mamaya yung service center nila ay, alam mo yun pagkalayo-layo mahirapan ka pa. Pero kung meron naman sila malapit sa mall, so siguro much better na yun yung piliin mo, yung may pinakamalapit na service center at yung may mabibilhan ka ng ink kasi alam mo ito pa yung isang madalas na problema minsan na-a-out of stock yung mga ink. So, ayan i icheck mo rin yun na, ayun may mga stores may mga pagpipilian ka ring mga stores na mabibilhan ng ink anytime na mwawalan ka or maubusan ka ng ink. Pero, ah mm.
Ah, pareho. Mm. Hmm. Mm. Mm. Ah, okey, mm. Ah. <chuckles> Talaga ba. Mhm. Okey. Mm. Mhm. Okey, oo. Mm. Okey. Ah. Oh, good point yan. Mm. Mm, totoo. Mhm. Mm. Oh. Sige nga. Oo. Oo, naku nililista ko talaga yan, yung service center, yung gaano kabilis makabili nung mga ink na yan. Na-ra-run out pala yan, so minsan mahi pahirapan pala?
Mm.

Alam mo mas maganda talaga yung Epson. As in yung tibay niya, sobrang solid niya. Marami kasing mga online reviews, alam mo accessible din siya. Yung mga service center, nagkalat ang service center ng Epson. Kahit nga may mga local service center na yung mga technician, yung mga nagagawa ng mga cellphone, alam na alam nila kung paano mag troubleshoot ng Epson. So, ano na yan parang makakampante ka na kahit saan ka magpunta, kung lumipat ka man ng bahay, mayro'n at mayro'n kang makikitang service center ng Epson. Kasi sobrang sikat nila. So ayun yung personal ko na, na opinyon dyan na at least kahit papaano makakampante ka. So tama rin pala yung ginawa mo na bigyan yung sarili mo ng deadline. Kasi alam mo kapag mayro'n tayong deadline, yung overthinking natin, mai-stop yan. Di ba kasi yung over oo, di ba? So at least kahit papaano mayro'n ka ng specific date na okey hanggang bukas nalang kapag ganito, ganyan, ito na yung senyales. So maigi yun para at least papaano makapag-decide ka na. Kasi kapag na extend siya ng na extend, mas lalo ka lang malilito kung ano ba yung dapat mong piliin ta's may madi-discover ka nanaman na bago. Pero alam mo the best na yung 2 mong option. Pero at the top of it, yun nga, in my personal opinion yan pinakamaganda yung Epson. Mm.
Hmm. Mm. Mm. Mm. Okey. Hmm. Okey. Ah. Mm. Mm. Totoo. Mapagod na ako mag-isip, eh. <chuckles> Mm. Epson. Hmm, Alam mo talaga yung puso ko talaga nasa Epson kasi mas kilala talaga siya. Na na naguguluhan lang ako kasi ang dami na rin nagba-brothers di ba? Pero parang mga 5 years ago 6 years ago lang siya talagang sumikat, eh, di ba? So pero yung puso ko talaga nasa Epson, pero mayro'n din kasi akong pinakikinggan na opinyon dahil sabi ko, "ba't parang biglang lakas din ni brother?" Sabi ko "Baka okey lang din 'no?" Pero nakatulong yung iyong ano naka-1 point ka ulit na nakadagdag na naman siya do'n sa aking pagta-tally di ba? So mukhang mananalo si Epson sa aking ano, ah, pagta-tally. Kaya, thank you sobrang napagaan mo talagang ayan, hmm, talagang senyales na talaga 'to, 'no na nabanggit ko 'to na nabanggit ko nakita kita at mas nalinawan yung aking mga option. Kaya maraming maraming salamat sa oras at saka sa mga tips. Sobrang tinake down ko talaga literal 'no. <laughs> Kaya maraming salamat, oo. Mm, hmm.
Oo. Oo, tama. Mm. <chuckles> <chuckles> Oo. Yes. <chuckles> Yes. Oo. Oo naman. <laughs> Tama yan. Para may checklist ka. Oo naman walang problema, at natutuwa naman ako na magandang investment yan na puwede mo rin pagkakitaan di ba? Baka may mga family members ka diyan or mga kapitbahay o maglagay ka sa tapat ng gate nyo. Printing for ₱1 per page ganyan. So, di ba, magandang investment? So, good luck sayo and siyempre sana, alam mo yun, ah, mapakiramdaman mo maigi kung ano talaga yung gusto mo. Pero siyempre do'n tayo sa checklist, do'n tayo sa technicalities, di ba?
Sabi nga, oo. Oo. Mm. Tama. Na-excite tuloy ako. <laughs>
Yes, okey. So good luck and congrats sa bagong printer, ah. So, salamat ulit. <chuckles>
Thank you.